Allora, volevo chiederti in base un po' ai tuoi i ricordi, e a, ehm, una sfera molto, uhm, molto delicata, e, uhm, armoniosa quale la famiglia, se ci sono dei sapori che ti riportano subito alle cene di famiglia.
Allora, partiamo dal presupposto che, uhm, vivo da sola, quindi, uhm, diciamo che, la maggior parte delle volte mi, uhm, ritrovo un po' a cucinarmi da sola, no, quindi, mhmm, magari, perdo quei sapori, o quelle maga uhm, o quelle diciamo piatti tipici che mi venivano fatti, uhm, da mia madre, o generalmente anche da mio padre e così, mhmm, così via. Ehm, quindi, uhm, principalmente anche quando sono da sola cerco di uhm, magari, uhm, non so, ricordarmi qualche ricetta o, magari, di farmela consigliare da mia madre così che, uhm, io possa, diciamo, cucinarla da sola, ehm, e magari, ricordarmi anche, uhm, non so u un ricordo felice che, magari, quel piatto mi mi ricorda, no? Sì. Esattamente.
Mh-mh. Mh-mh. Ti trasmette? Certo. E quando provi e quando provi, diciamo, a replicare delle ricette che ti vengono passate da tua madre, hanno ti vengono proprio con lo stesso sapore, o, comunque, ci somiglia e quindi ti riporta lo stesso indietro?
Guarda, è impossibile replicare i piatti delle nostre mamme o nonne, no, uhm, perché loro hanno questa cucina che, secondo me è proprio, uhm, impossibile da replicare.
Mh-mh. Con i loro con i loro segreti?
<chuckles> Certo. Ehm, solamente che, per esempio, uhm, io mi faccio passare principalmente le ricette di mia nonna e, mhmm, io gli dico che lei ha questo piatto che sono le polpette su al sugo sono un piatto, però, mhmm, cioè, così semplice, no, che tu non mhmm, dici: "È una cavolata da da replicare". Invece, quando, uhm, ci riprovo, ehm, non vengono mai come le sue. Cioè, le mie vengono toste, uhm, oppure, cioè, che, per esempio, se le sbatti al muro non si rompono, quindi proprio, mhmm, non capisco. Ehm, mentre quelle di mia nonna sono così morbide, saporite a e cioè, in più lasciano quell'odore dentro casa, no, che, mhmm
Wow. Mh-mh. <giggles> Okay. Okay. Con l'odore di sugo?
Sì. Non so, pure quel soffritto che magari, uhm, lei fa, uhm, che non so, mi la mhmm quan cioè quando, lo sento io, uhm, penso a lei per esempio, no, quando anche, per esempio, sono in giro, uhm, per strada e sento quell'odore di soffritto alcune volte, a me uhm, <clicks tongue> cioè, me la ricorda. Quindi, uhm, ti lasciano sempre quel senso di familiarità, magari, ti ricordi, uhm, che è sempre bello comunque avere, no, ehm
Mm-mh. Certo. Certo. Certo. E, quindi diciamo che, ehm, se ti dovessi chiedere in quale occasione, diciamo, tua nonna ha cucinato queste famose, uhm, polpette, ehm, che ti è rimasto impresso? Cioè, ti ricordi proprio il momento esatto in cui hai, magari, annusato l'odore appunto di soffritto, di sugo e hai detto: "Okay, questo piatto è è quello che mi mi m mi stupisce ogni volta?" C'è stata un'occasione in particolare, non so, una festività, o una ricorrenza che passate in famiglia?
<chuckles> Guarda, allora, principalmente, ti dico che, uhm, mia nonna non era del mio stesso paese, ehm, e quindi, ogni volta che, uhm, scendevamo da lei, era lei faceva sempre queste polpette, perché noi le chiede le chiedevamo sempre. Quindi, l'occasione principalmente, era perché noi scendevamo a trovarla, no? Ehm, quando entravi, uhm, nella sua casa, ehm, ti pervede cioè, ci stava questo odore di, mhmm, di polpette, no, che, mhmm
Mh-mh. Okay. Un po' come l'o l'odore delle case delle nonne, insomma, il classico odore?
Sì, esattamente, che tu più, mhmm, diciamo, annusavi, mettiamolo così, questo profumo, più ti rimaneva in mente. E, quindi, mhmm, visto che poi mia nonna non c'è più, ehm, quando, uhm, comunque cerco di appunto, di replicare queste polpette, è come se magari riporto in vita un uhm, il ricordo di lei, no?
Certo. Mh-mh. Certo. Certo. E, però, mi stavi dicendo che, comunque sia non vengono, diciamo, buone come quelle della nonna, che praticamente sarà, uhm, impossibile, ecco. Uhm, ma invece, diciamo, hai provato qualche tecnica diversa, magari, un po' più moderna, perché ad oggi sono 300 ricette diverse per fare le polpette, magari una di queste ricette, <clicks tongue> che magari, ecco, non ti ricorda propriamente tua nonna come le faceva tua nonna, ma comunque sia, vedendole, magari, ti possono riportare a determinate momenti, anche se la ricetta, magari, è cambiata?
Guarda. Allora, io principalmente ho smesso di di replicarle perché, uhm, non sono in grado, quindi ho lasciato questo compito a mia madre che, mhmm, per esempio, lei usa degli ingredienti diversi da da mia nonna. Ehm, diciamo che un pochino le somigliano, uhm, però ovviamente non al 100%, ehm, però, anche quel piccolo sapore che, magari, me la ricorda, ehm, cioè, è sempre bello ricordarsele, no? Per esempio, uhm, appunto, uhm, mia mamma, essendo la figlia di mia nonna, ehm, è come anche se un po' me la ricorda con queste tradizioni perché la fine, mhmm, non è che cucina solamente le polpette, però cerca anche di replicare, uhm, i piatti che faceva, appunto, sempre mia nonna, e ogni volta che, magari, li cucina, uhm, m c'è sempre una storia dietro, ovvero mi racconta magari, ehm, che questo piatto lo faceva, uhm, mia nonna a lei quando era bambina, o magari, quando doveva andare a lavorare. Quindi, ci sono sempre queste diverse storie che, magari, ogni volta che me le cucinano, ehm, ti fanno sempre riportare, uhm, un po' indietro anche nel tempo. Sì.
<chuckles> Mh-mh. Certo. Certo. Mh-mh. Okay. <clears throat> Certo. Certo, un po' indietro. Certo. E, invece, parlando proprio dell'opposto, ci sono invece dei sapori che ti sono rimasti impressi, dei piatti che, invece, ti rimandano, magari, a una discussione che è avvenuta in famiglia, che tu guardi quel piatto e dici: "Io non lo mangio". Oppure, non hai più mangiato da quando è successa quella determinata situazione negativa nella tua famiglia?
Guarda, per esempio, sì, c'è un piatto che che non mangio e sono i biscotti, uhm, le ciambelline al vino, e ti spiego anche il perché, ovvero, <chuckles> ehm, praticamente, ehm, queste, uhm, ciambelle le fe le faceva l'altra mia nonna, ovvero la ma la mamma di papà. Ehm, diciamo che, uhm, da quando, mhmm, di non c'è stato mai un buon rapporto tra loro due, no, Ehm, e quindi poi da quando hanno litigato, uhm, mhmm, non mia nonna non me l'ha più fatte, e, mhmm, diciamo che questa litigata è venuta più da bambina quindi, ehm, secondo me questo mhmm, questo evento, no, dove magari mia nonna mi cucinava le ciambelle e poi dal che all'improvviso sono scomparse, è come se mi ha, mhmm, un po', uhm, causato, mettiamola così, tra virgolette "un trauma" che, mhmm, magari le vedo anche nei ristoranti, nei bar e co e cose così, e non tendo a non prenderli perché sì, perché più che altro è come se mi riportano ai brutti momenti quindi, ovviamente, per non rovinarmi la giornata o magari a co o pensare cose brutte, ehm, cerco di non mhmm, di non mangiarle, ecco.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Non hai più la voglia. Certo, comunque, ehm, da quello che mi racconti, uhm, questa, uhm, faccenda della della litigata è una cosa che ti è rimasta molto impressa, addirittura, uhm, nel al punto di non farti più mangiare un determinato piatto, tra l'altro buonissimo, quindi, uhm, è una cosa che ti ha molto segnata da quando eri bambina, ecco. Purtroppo, mhmm, n sono cose che possono che possono capitare, ma è proprio in questa cosa che mi stai che mi hai raccontato, che si capisce il ruolo che hanno i sapori con il cibo nel riportarti un po' sia a situazioni positive sia a situazioni, uhm, negative. E io ti volevo uhm, ti volevo chiedere, ehm, una una c una domanda ti volevo fare una domanda. Ma secondo te, no, mhmm, ri mhmm, parlando proprio del ricordo in in senso più più ampio, no, secondo te, il cibo può costituire una memoria familiare? Può trasmettere tradizioni, identità regionali o comunque sia, mhmm, magari, mhmm, al giorno d'oggi è più cambiato con le nuove generazioni, sai questi piatti i famosi piatti fusion, ehm, le diverse cucine che si sono andate a sviluppare, ehm, in Italia. Cioè, tu come la vedi questa cosa a ad oggi e nel futuro?
Mh. Sì. Allora, da come la vedo io, ehm, diciamo che oggi il ruolo del, mhmm, cibo è mhmm è molto cambiato rispetto, ehm, diciamo al passato, ma solamente per il fatto e come hai detto anche te, magari ci sono state queste invenzioni in cucina che hanno portato a diversificare anche un po' i piatti, ehm, per esempio ad oggi la carbonara si mangia non si mangia più come un piatto di pasta ma fanno i supplì, cosa che secondo me è un po' è giusto cambiare, però non non del tutto, no, però, uhm, si è perso anche quel senso di tradizione, no, perché cambiando i piatti è come se vai a cambiare u secondo me, un'intera storia del cibo, quindi mhmm, quindi secondo me, ehm, è mhmm, s'è andata un po' a perdere. Oppure, per esempio, oggi si tende ad andare meno nelle ehm, come si chiamano nelle mhmm, negli agriturismi perché comunque, ehm, le persone cercano, uhm, sì il cibo, però principalmente il posto bello, quindi magari non si focalizzano sopra uhm, sulla degustazione di questi cibi, ma solamente nel far vedere: "Io sono qui, sono in questo ristorante importante." Però magari di ci di cibo neanche ne capiscono niente no?
Mh-mh Mh, erto. Mh-mh. Certo. Mh. Certo, quindi è come se, praticamente, ehm, l il fatto di far vedere di di stare, di mangiare, in un posto costoso e renderlo condivisibile, ehm, faccia passare un po' in secondo piano un buon piatto, diciamo, di una semplice carbonara in una trattoria, ecco, che
Sì, esatto.
Certo, questo è è comprensibile, perchè appunto con le nuove generazioni e quindi anche per il futuro vedi che sempre più la tradizione andrà a, uhm, scomparire e si tenderà sempre di più a far mostrare anzichè che viversi quel s cioè, secondo te, magari non so, uhm, le nuove generazioni, secondo te avranno un sapore proprio tradizionale che li riporterà a delle cene di famiglia? Perchè magari ad oggi molte persone neanche ce l'hanno più in famiglia, no, molte festività non si passano più insieme, quindi secondo te, come o vedi nel futuro?
Io credo che comunque il cibo, mhmm, possa costituire un mhmm, un legame, no, tra tra persone, ehm, soprattutto, uhm, magari anche nei momenti, come dicevi anche tu, di festività, no, che ad oggi si sono andate un po' a perdere queste tradizioni, uhm, secondo me questo potrebbe rappresentare un punto di di ritorno, uhm, cioè, che, uhm, magari sarebbe bello anche provare ad unire, ehm, le famiglie, no, ehm, a cucinare dei piatti, ognuno una pietanza diversa, cosicché ricrei cioè, diciamo che ricrei anche quel l legame di mhmm, di familiarità comunque, ehm, è bello mangiare insieme, no, ma anche prepararlo il cibo insieme. Ehm
Mh-mh. Certo. Buone! Certo, certo, quindi ognuno diciamo, un compito ad ognuno e questo è mai capitato a casa tua?
Sì, questo capita molto spesso, uhm, anche se allora la maggior parte delle volte ci dividiamo i compiti, ehm, cioè che in settimana magari o cucino io, o cucino mia madre o mio padre, quindi varia molto il menù, però, mhmm, diciamo che, ehm, verso il fine settimana perché, mhmm, non lavorano i miei genitori, ehm, tendiamo a mhmm, a e creare questa trad mhmm, sorta di tradizione, dove uhm, per esempio che, uhm, io, uhm, magari o cucino un contorno, mamma cucina il piatto principale, papà il secondo, i miei fratelli fan i dolci, quindi, ehm
Mh-mh. Di quale? Wow, quindi proprio proprio a catena, dall'antipasto al dolce?
Sì, diciamo che questa è una tradizione che ci piace, mhmm, proprio avere ma perché, ehm, crea questo legame profondo con il cibo, no, che appunto ti ri mhmm, magari creando questa sorta di uhm, di tradizione, magari più in là ti crei quel d quel piatto anche da sola, come appunto, io vivo a casa e riesco a farmi riportare al mhmm, ai vecchi sapori, alle vecchie tradizioni che vivevo, quindi a farmi vivere quei momenti felici insieme alla mia famiglia, no?
Mh-mh. Certo. Certo, certo, ehm, questa cosa è molto bella perché ad oggi un po' questo senso di unione all'interno delle famiglie s'è andato un po' a perdere, quindi il fatto che voi come famiglia nel fine settimana vi prendiate del tempo per svolgere ognuno una mansione fa sentire, prima di tutti, tutti coinvolti, ma poi crea proprio questa catena che dà il senso proprio di unione familiare, quindi questa attività, questo rituale che avete è molto bello; e io vorrei farti un'ultima domanda molto molto veloce, secondo te, ehm, diciamo, qual che cos'è del sapore cioè, che cosa cerchi nel nel piatto che ti riporta indietro nel tempo? Il sapore, chi lo cucinava, il momento in cui è stato cucinato? Proprio così, flash.
Sì. Mhmm, principalmente il ricordo di chi l'ha cucinato. Penso che sia un mhmm, diciamo un'immagine da tenere a mente, ehm, che ti renda comunque felice, uhm, nel rigustare quel piatto anche magari da solo. Magari n ti ritrovi in una giornata no, ti fai quel piatto e quindi rivivi quell'emozione, uhm, che ti fa cambiare anche la giornata.
Ah. Okay. Certo, certo. Certo, certo. Certo, guarda a me ha fatto molto piacere fare questa conversazione con te, spero di sentirti presto.